طيب بُص، عايزة النهارده أكلّمك كده، أفضفض معاك على موضوع إن أنا فقدت شغفي في الحياة كلّها، مش عايزة أعظّم الدنيا وأقول في الحياة كلّها والكلام ده، بس، يعني أنا حاسّة إن أنا خلاص، أنا أنا ما ليش نِفْس لحاجة، يعني، مش عايزة أعمل حاجة، ما ليش طاقة، ما عنديش آآ power ما عنديش، خلاص يعني مش قادرة أكمل، آآ باعمل الحاجة علشان المفروض أعملها، يعني حتّى أنا كُنت يعني باحب الأكل جدًا، وباحب المطاعم الجديدة لمّا تفتح، أروح أجرّب مطعم جديد، أروح مش عارف إيه، الكلام ده كلّه، أحب أخرج في كافيهات مع أصحابي، بس دلوقتي، ممكن مثلًا نقول من بعد الكورونا، أو من قبلها بشوية مثلًا، فقدت بقى عندي تبلّد، يعني حاجة تحصل، جات جات، ما جاتش خلاص يعني ما، يعني مش حكاية ما بازعلش، بس حاسّة إن أنا بقيت، خلاص كده، عارف اللي هو الmonotone اللي هو البارد ده.
امم أيوه. امم. امم، لأ أنتِ طبعًا ما تقوليش بارد أو كده، أنتِ حقِك طبعًا إن أنتِ، آآ تعبري عن مشاعرِك، وتقولي اللي نِفْسِك فيه وكده، وإن أنتِ، فكرة إن أنتِ فقدتِ الشغف وكده، ده آآ شيء طبيعي، يعني دي مراحل بيمر بيها الإنسان، ربما تكون دي مرحلة من مراحل عمرِك، وكده بتمري بيها بالحكاية دي، جايز ده يكون شعور طبيعي لأسباب ما أنتِ بتحتفظي بيها أو كده، ويمكن آآ ده اللي هيخليني أسألِك يعني، أنتِ أنتِ ليه فعلًا فقدتِ الشغف في الحياة أو كده، إيه الأسباب؟
بُص الأوّل أنا كُنت حد يعني نشيط جدًا، وحد مُحِب جدًا للحياة وكده و عارف لمّا مثلًا بت يعني صدمات ورا بعضها، ورا بعضها، ورا بعضها، فباحِس في الآخر بعد الزعل والعياط والنحيب يعني أوّل صدمة مثلًا نتكلّم مثلًا من 12 سَنة مثلًا، أو 13 سَنة بالضبط كان بابا سابني ومات. فدي أوّل حاجة بقى بُص يعني هي دمّرتني، دمّرتني، دمّرتني، يعني أنا اتكسرت واتكسر ضهري و وثقتي بنَفْسي اتهزت، وحسّيت إن أنا خلاص، أنا كده في الحياة سلطبيطة خالص يعني.
امم. أيوه. آه. آه، رحمة الله عليه. امم. امم. ما لأ ب امم، امم.
بعدين جات بقى حاجات الصدمات الصحاب، وال والجامعة، والمشاكل مع العمام، والوِرث، والكلام الفارغ اللي هو لا بيودي ولا بيجيب، بس أنت بتبقى محطوط فيه علشان أنت طفل في العائلة دي، يعني أنت اتولدت طفل في العيلة دي فأنت لازم تبقى قد المسؤوليّة يعني. وبعدين
آه. معلش، آه يعني يمكن دي مشاعر طبيعيّة، ويمكن الحاجات اللي أنتِ بتحكي عنها ديّة حاجات كبيرة يعني مش حاجات سهلة، يعني فقدان والدِ والدِك ده رحمة الله عليه طبعًا، و وخالص العزاء، حدث كبير في حياة أي إنسان، الأب، فقدان الأب فشيء طبيعي جدًا إن أنتِ توصلي للحالة ده، وده شيء م م مفهوم، وكمان أنتِ بتتكلّمي ف ف م في أزمة مالية وميراث و وحاجات حاجات كبيرة بتبقى في وسط العيلة أو كده، حاجات صدمات يعني لا لا لا يتحمّلها الجبال وكونِك إن أنتِ وسطيهم وبتقولي "أنا الطفلة اللي في وسطيهم." وتحمّلت الحاجات ده يبقى مشاعرك ديّة يعني آآ أقول لِك كتّر خيرك يعني، يعني دي حاجات صعبة، حاجات صعبة أوي أنتِ مش بتتكلّمي في حاجات بسيطة أنتِ بتتكلّمي في حاجات صعبة، فيعني أحيّيكِ و امم.
صعبة و وكمان بتبقى أنت يعني امم م يعني مش فكرة مضطر تواجه ده لوحدك، أكيد طبعًا أمي عندي بالدنيا وكل حاجة، بس بتبقى خلاص أنت بقى دلوقتي كبرت، فأنت لازم تشيل شويّة مسؤوليّة نَفْسك. مش ماديًا قد ما هي معنويًا، يعني مش هتبقى بقى ال الحد اللي بيتقمص بقى كل شويّة، ماما مش عارف مين زعلّني، ماما مين زعّق لي، مين عمل لي إيه، فخلاص بقى إحنا شويّة نضج كده بس بس و واتسحلت في شغل وفي حوارات كتير وكده، بس بتيجي عليك فترة بتبقى اللي هو لأ هو أنا إيه اللي جابني هنا؟ يعني أنا أنا أنا كبرت إمتى؟ أنا أنا حصل لي ده كلّه إمتى؟ فباحِس في تبلّد في المشاعر بي بييجي لي كده، ممكن بقى مع الأدوية الكتير، ممكن مع ال المشاكل الكتير اللي بتحصل، ممكن مع ال الحال هنا في البلد كمان يعني مُحبِط شويّة، آمم فاهم قصدي؟ بتبقى مضروب من كل ناحية.
امم. أيوه. فاهمِك طبعًا، آه فاهمِك. معلش، يعني الظروف بتبقى حوالين الناس كلّها، بتبقى صعبة، يعني آآ أنتِ لو فكرتِ شويّة هتلاقي الظروف دي مش عليكِ أنتِ لوحدِك، ويمكن التجارب اللي أنتِ مرّيتِ بيها أنتِ يمكن بتهوّليها شويّة، وطبعًا أنا مقدّر التهويل ده لأنها ظروف ظروف صعبة جدًا، بس أنتِ لو بصّيتِ هتلاقي في ناس كتير بت مرّت باللي أنتِ مرّيتِ بيه و وعدّت الأزمات دي وما فقدتش شغفها في الحياة. فيعني فكّري شويّة في حتّة إن أنا فقدت شغفي و وحتّة إن أنا كنت باحب أخرج، وأحب آكل، وأحب أشرب، والموضوع ده ما بقاش دلوقتي عندِك، لأ حاولي، حاولي يعني. ما فكّرتيش مثلًا في في ال في الظروف ال اللي أنتِ حاسّة فيها إن أنتِ فاقدة الشغف، إن أنتِ تصح تتصلي بصحابِك اللي كُنتِ بتخرجي معاهم مثلًا، آآ تعملوا خروجة كويّسة، تقعدوا في مطعم كويّس، تاكلوا أكلة كويّسة ما ما ف
بقيت بقيت باعمل كده، باتبسط انبساط ال يعني وقتي كده مثلًا اللي هو خلاص وقت الخروجة، وبعد كده بارجع، يعني امم آآ باحِس بطع الأوّل كُنت باحِس بطعم حاجة مستمر شويّة. يعني عايزة أسافر، عايزة أروح أعمل، عايزة آخد مش عارف إيه ماما ونروح نعمل كذا، اع نتفسح، بتاع. دلوقتي مثلًا لو خرجت ماشي هاتبسط، ما فيش مشكلة، أنا هاتبسط في الخروجة، طيّب بس أنا م من جوّايا، أنا أنا مبسوطة، بس أنا من جوّايا مش حاسّة بحاجة، يعني أنا من جوّايا عايزة الأيّام تعدّي وخلاص، وعايزة الأيّام ت تمر و يعني زي ما بيقولوا كده إيه، آمم ب هي ماشية، يعني أنا آآ آآ لمّا حد يكون بيتنفّس آه ماشي نَفْس خارج، نَفْس داخل، بس أنت مش حاسس بال بالمتعة بتاعة الحياة زي الأوّل. ودي برضه أنا ساعات باحِس إن هي يعني ممكن تبقى حاجة صحّية شويّة، يعني عشان برضه ما أجلدِش نَفْسي باحس إن هي حاجة صحيّة شويّة علشان أنا ما ما أتأثّرش زي الأوّل. يعني أنا زمان كُنت بتأثّر جامد جدًا، وباتعب، وبادخل مستشفيات وكده، دلوقتي لأ بقيت الصدمات لمّا حد يعمل أي حاجة، أو حاجة أي ت حاجة تحصل، خلاص بقى ما فيش اللي هو ماشي هيحصل إيه يعني؟ يعني مش نهاية الدنيا اللي يحصل يحصل، واللي عايز يعمل حاجة يعملها، وال فباحِس إن فيها جزء سِنّة إيجابي.
اهم. أيوه. جميل. امم مُتَفهِّم طبعًا. اهم. اهم. آآ طبعًا أتمنى لِك السلامة، وإن إن أنتِ تبعدي عن المستشفيات وعن الأدوية وعن الكلام اللي أنتِ بتقولي فيه ده، موضوع بسيط يعني دي مشاعر طبيعية ل ل لشابّة صغيّرة في سنِّك أو كده، مرّت بتجارب عظيمة ل زي اللي أنتِ قُلتِ عليها دي تجارب زي ما قُلت لِك بتهد الجبال فقدان و و وفقدان والد، وفي مشاكل مالية فده طبيعي أوي اللي أنتِ حاسّة بيه ده، وأنا يعني حاسس بيكِ جدًا ومقدّر مشاعرِك، بس حاولي تخرجي يعني بُصّي كده في الكوب في نصف نصف الكوب ال المليان زي ما بيقولوا، الحياة أكيد بيبقى فيها حاجات حلوة كتير يعني يمكن أنتِ آآ لابسة النضارة النضارة ال اللي اللي مخلّياكِ مش شايفة الأمور الحلوة علشان الظروف اللي عدت بيكِ، حاولي تبُصّي كده في ال ل للجانب المُضيء في الحياة وخلّيكِ متفائلة التفاؤل كويس أنتِ لسّه صغّيرة وقدامِك لسّه الحياة، يعني أنتِ في مقتبل العُمر، وقدامِك الحياة كبيرة وواسعة فلأ، اليأس اليأس اليأس مش مطلوب اليأس والإحباط وال وال و وفقد الشغف وفقد معنى الحياة، دي معاني معاني كبيرة على على على سِن صغير زي سنِّك كده فحاولي، حاولي، حاولي تخرجي يعني أنتِ ما حاولتيش تعملي أي حاجة من نفسِك كده إن أنتِ تخرّجي نفسِك من الحالة الصعبة دي؟
فاهمني؟ والله حاولت كتير، بس عارف يعني هي تقريبًا الحاجة الوحيدة اللي بتريّحني فعلًا آآ هي قربي من آآ من ربنا، يعني بأي طريقة بقى يعني سواء حتّى وأنا ماشية في الشارع مثلًا آآ باتمشي مثلًا في مكان مواصلات زحمة فبانزل أتمشى، بأقعد أتكلم معاه يعني كأنّه حد وقدامي، ده بارجع البيت باحس إن أنا مرتاحة آه مثلًا آآ آآ طبعًا الصلاة الصلاة هي يعني بُص بتخلّيني أفضفض له بكُل حاجة وبتخلّيني أرجع هادية سلام داخلي فظيع.
أيوه. ونعمة بالله طبعًا امم، إمم. حقيقي. إمم.
دي الحاجة الوحيدة اللي تقريبًا باحس إنها يعني آآ بترد لي روحي تاني.
إمم حق حقيقي أنتِ بتقولي آه آه متفه متفهّمِك طبعًا، أنتِ بتقولي الحالة الوحيدة، هي اللي فعلًا أنتِ زي ما بتقولي هي الحالة الوحيدة، ولكنها الحالة الكبيرة تنمية الروحانيات جواكِ واتصالِك ب ب بإلاهِك وربِّك وخالقِك، وم ومداومتِك على الأذكار وعلى صلاتِك، دي كلّها معاني في منتهى الجمال، وفعلًا بتدّي دَفعة للإنسان وبتدّي وبتدّي له راحة نفسية ف فقربِك من من الله سبحانه وتعالى يعني ده شيء جميل خالص، وإن أنتِ ب لأنّه طبعًا هو عليم بيكِ و و وهو القادر على تغيير حالِك وكده، ما فيش شَك إن هو القدير العظيم القادر الواحد فلأ، يعني أنتِ ما تقوليش دي الحاجة الوحيدة، ده يمكن دي الحاجة العظيمة ودايمًا دايمًا داومي على الصلاة وكده. قولي لي بقى اوصفي لي شعورِك كده أنتِ لمّا بتصلّي ركعتين كده لإلاهِك وخالقِك وبتتصلي بالسماء ب بشيء من الروحانيات كده، بيكون إيه شعورِك وأنتِ بعد ما بتخلصي صلاتِك وأذكارِك والكلام الجميل ده؟
أو إن هي بترجّع لي بترجّع لي الشغف تاني يعني آه. بُص، باحس بصفاء آآ ذهن مش طبيعي، يعني باحس إن أنا دماغي دي صافية خالص باحس إن الدنيا كده لونها يعني فاتح آآ باحس إن أنا متطّمنة إن ده ربنا، يعني أنا عندي ربنا ده يعني إذا كان ربنا هو اللي ممشّي الكون، فأنا قلقانة من إيه باحس الخوف اللي جوايا راح، يعني باحس إن أنا دايمًا فيه م فيه هدوء كده أنا متطّمنة إن هو معايا وسامعني وشايفني وهو اللي هيحكم وهو اللي هيمشّي الدنيا وهو اللي هيساعدني، فباقول اللي هو: "طَب أنتِ شايلة هَم ليه وهو موجود؟ يعني أنا أشيل هَم ليه وعندي رب؟ ليه؟" فباحس طبعًا إن أنا يعني بُص كأنّي اتولدت من جديد، أو كأنّي مثلًا ما معنديش مشاكل الحمد لله خالص، واللي هو كل حاجة هتمشي يسيرة، وربنا ال ال اللي أنقذني امبارح هينقذني النهارده، واللي خلّاني أجمد امبارح في مشاكل امبارح هي هيخلّيني أجمد، وهو أكيد شايل لي حاجة أحسن. يعني بالاقي سبحانَك يا رب دُفعة كلام إيجابي اتقالت لي من جوايا كده لوحدها.
إمم. إمم. ونعمة بالله. اهم. جميل. جميل خالص آه لأ، يعني شُفتِ أنتِ أنتِ نفسِك في البداية قُلتِ أنا كنت محبطة وفاقدة شغفي للحياة، ولكن في الآخر أنتِ يعني عندِك الجوهرة الجميلة اللي أنتِ بتلجئي لها، عندِك رِّبك وعندِك صلاتِك وعندِك أذكارِك، وواضح جدًا من كلامِك إن أنتِ بتتأثّري وفعلًا وبتجيب نتيجة إيجابية معاكِ أنتِ بتقولي أنا باحس بقى فيه معنى للحياة وباحس إن أنا مُقبلة على الحياة، وباحس اللي هو أنقذني امبارح هينقذني النهارده وهيبقى واقف جنبي. المعنى ده قوّيه عندِك و وخلّيه دايمًا كده قدام عينيكِ، وخلّي المعنى الكبير اللي هو ربنا وصلاتك وأذكارك، خلّيها دايمًا ده شعار في حياتِك، ده هيساعدِك أوي يعني أنتِ أنتِ نفسِك الحل عندِك في إيدِك حتّة حتّة صلاتِك وأذكارِك وربنا لأ، ده شيء جميل يعني أنا أحييك على حتّة إن أنتِ إن أنتِ مُتصلة بالسما ومُتصلة بالروحانيات، وده إن دل يدل على إنِّك أ
هو ده ال ده اللي بيخلّينا نكمِّل يعني.
آه، طبعًا وإن ده إن دلّ يدلّ على إنِّك شخصية شخصية عندِك روحانيات، عندِك إيمان، متّزنة، آآ حسّاسة برضك، لإنِّك أنتِ في كتير من الناس م يعني يمكن ما بيلجؤوش للروحانيات وكده وبيدوّروا ع على الحلول العملية الواضحة 1، 2، 3 ولكن لإنِّك أنتِ شخص حسّاس ورقيق آآ برضك كان كان كان كان حلِّك أنتِ للخروج من الأزمة اللي أنتِ فيها ده، ده أنتِ اللي كمان قُلتيه إن إن أنتِ تلجئي لربنا والروحانيات، لأ ده شيء عظيم يعني وعايزِك تواصلي في الموضوع ده و و وإن دلّ إن دلّ يدلّ على فعلًا على الإيمان وعلى وعلى وعلى إن أنتِ حسّاسة فعلًا.
هي فعلًا والله الحاجة الوحيدة اللي بتصب اللي بتصبّر أي حد أو بتصبّرني أنا شخصيًا هي إن أنا مؤمنة وموقنة 100% إن هو سامع وشايف وحاسس وهيرُد لي الخير أضعاف و ودايمًا، دايمًا، دايمًا معانا يعني فاهم قصدي؟
ونعم بالله طبعًا، إمم. أيوه فاهمِك طبعًا، يعني خلّي فعلًا زَيّ ما قُلت لِك، خلّي المعنى ده كويس و وما تفقديش شغفِك أنتِ لسه في مُقتبل العمر، ولسه صغيرة السِن وقدّامِك الحياة جميلة، يعني كُن جميلًا ترى الوجود جميلًا، ما بلاش اليأس، بلاش الإحباط، دي معاني معاني صعبة أوي، أنا عارف يعني ومقدّر ظروفِك اللي أنتِ مرّيتِ بيها والحياة الصعبة اللي أنتِ عشتيها وخاصةً أنتِ لسه سِنِّك صغيّر، فمعلش يعني ارمي ورا ارمي ا ارمي حمولِك على ربنا زَيّ أنتِ ما بتقولي وهو هيحلّ لِك مشاكلِك ويخلّيكِ دايمًا متفائلة، خلّيكِ دايمًا متفائلة و والحياة قدّامِك جميلة يعني و وهتبقى سعيدة بإذن الله.
ونعم بالله. يا رب، يا رب آمين. أنا اتبسطت جدًا، جدًا، جدًا إن شاء الله نتكلم تاني.
أنا تحت أمرِك وأنا هنا في خدمتِك دايمًا.
شكرًا ليك جدًا. شكرًا ليك.